Bạn ơi, nhiều khi nấu nướng á nha, thì cũng là một cái thành tựu trong cái cuộc sống ấy. Không biết nha, bạn có một cái bữa ăn nào bạn nấu mà khiến cho người khác rất là ấn tượng hông? Bạn kể cho mình nghe về cái bữa đó đi.
Ừ. Ừm. À. Ừ, mình thì lần đó mình nấu một cái món nó cũng khá là đơn giản thôi, cũng không có gì cầu kỳ lắm. À, ừ. Nhưng mà những cái người ăn á, là những cái người bạn, à, những người đồng nghiệp nước ngoài của mình á. Nên là mấy bạn ấy cũng có phần tò mò cũng như là chưa có được ăn bao giờ á, kiểu vậy.
Ừm, đơn giản thiệt hông? <chuckles> À, ừm. Nhiều quá vậy? Ừm, ừm. Ừm. Không biết là bạn đã nấu cái bữa ăn là trong đó là có những cái món gì ha? Bạn nấu cái bữa thường ngày hay là bạn nấu một cái, à, đồ ăn đặc biệt của Việt Nam?
À. À, hôm đó là một cái buổi cuối tuần ha. Thì, à, một cái người đồng nghiệp của mình á, có rủ mọi người đến nhà ăn uống ở nhà bạn ấy rồi hát karaoke, kiểu kiểu vậy. Ừm, đúng rồi. Thì, à, mình cũng đến rồi cũng xung phong là mình sẽ làm món Việt Nam cho mọi người. À.
Ừm, ừm. Ồ. À, thư giãn, thư giãn, đúng hông? Ừm. À, vậy hả? Wow! Hông biết là thường ngày ở nhà á, bạn có hay nấu ăn hông? Hay là những cái dịp quan trọng như vậy là bạn mới xung phong nấu ăn thôi?
À. Mình cũng có nấu ăn á bạn. Tại vì nếu mà mình ở nhà mình hổng có nấu ăn thường xuyên thì mình hông có dám đi nấu cho người ta, mà qua nhà người ta xung phong đâu, tại <chuckles> mình hông có tự tin về cái kỹ năng của mình đâu.
Ô, tự tin ha, <laughs> OK. Ừm. Nhưng mà mình tò mò xíu á, là ngoại trừ cái nhiệm vụ nấu ăn đi, thì cái bữa tiệc của nhóm bạn của bạn là có cử có những nhiệm vụ khác không và tại sao bạn lại chọn nấu ăn vậy?
À. Ừm. À, tức là, tụi mình vừa đi chợ rồi nấu ăn luôn. Tại vì đồ ăn Việt Nam thì mấy bạn ấy là nước ngoài mấy bạn hổng có biết nguyên liệu, cũng hông có biết là phải mua cái gì, chuẩn bị như thế nào đâu. Nên là mình từ đầu là đi chợ là phải đi thì mình cũng lôi mấy bạn đi chung, chứ mình hông có đi trước mình rồi mang qua.
À. Lạ ha, ừm, ừm. Ừm. À. Ừm. Ôi, vậy cái khâu mà đi chợ á, là bạn đi chợ địa phương hả? Vậy thì có cái tình huống gì xảy ra trong buổi đi chợ đó mà mấy bạn nước ngoài, à, cảm thấy hứng thú hông bạn?
Ừ. Ừm. À, thật ra lúc đó là tụi mình không đi chợ mà đi dạng siêu thị.
Ừm, vậy cũng êm êm đi, cũng, gọi là, ít va chạm. Ừm.
Ừ, đúng rồi. Ừm, thì vô đó thì mình cũng hướng dẫn cho mấy bạn những nguyên liệu đồ ăn của Việt Nam mình. Thì bữa đó mình, à đúng rồi, mình mua thì ở trong siêu thị thì bạn biết rồi đó, nó sẽ có, a, à, bạc hà nè, rồi, à, ừm, thơm nè, đúng hông? Me nè, cái nguyên liệu mà giá nè. Đó, những cái nguyên liệu mà để dùng các bạn làm được một cái nồi canh chua ngon á. Rồi mình sau đó bỏ thêm tôm với mực nữa thì mình cũng kêu mấy bạn là hỗ trợ hỗ trợ mình đi tìm những cái nguyên liệu đó.
Rồi phân biệt, đúng hông? <chuckles> Ừm. Ừm. Rồi, đúng rồi. Ừm. À. Ừm. Canh chua hải sản, đúng hông? Ừm, nghe thôi cũng hay nha. Ừm. Nhưng mà cái, ơ, canh chua mà bạn mua ở trong siêu thị á bạn, là cái bữa đó đó, là bạn tự tay bạn lựa lẻ từng cái nguyên liệu luôn hay là bạn lấy sẵn một cái combo người ta gói sẵn để bạn đem về bạn nấu vậy?
Ừ. À, mình sẽ mua có một cái set người ta để sẵn rau. Nhưng mà thường thì cái nhóm 5 người á, thì 1 set sẽ không có đủ đâu, sẽ mua hai hai hộp, 2 hộp thì sẽ ăn đủ hơn. Ngoài ra thì tôm mực thì tụi mình bỏ thêm nên mình phải đi lựa tôm mực. À. Đúng rồi. Ngoài ra thì cũng, à, làm thêm một món mặn mặn cho mấy bạn ấy ăn kèm, thì có tôm sẵn nên mình làm tôm re ram luôn. Với lại là, ừm, có mua thêm nghêu á, để làm, à, trứng chiên và bỏ thêm nghêu á bạn, bỏ thêm, ơm, ờ, hến chứ, mình nhầm. Đúng rồi, bỏ thêm hến. Ừm.
Ừm, ừm. À, vậy mấy set đây? Ừm, ừm, đúng ha. Ừm. Cũng có sự tính toán nha. Ừm. À. Ờ. Ôi, tính tính ừm. Ồ, hay quá! Vậy tính ra là cái bữa đó đó cũng gần như là một cái bữa ăn hoàn chỉnh của người Việt Nam rồi nè, có canh nè, có mặn rồi có thêm một cái món trứng nữa. Quá là tuyệt vời luôn! Không biết là, ờ, cái giai đoạn mà từ khi bạn về bạn mua về á, xong rồi cái bạn sơ chế nó có lâu hông bạn?
Ừm. Ừ, ừm. À. Mình thấy á nha, thì những cái này làm cũng hông có lâu lắm, cũng nhanh. Chỉ là các bạn nước ngoài mấy bạn đó chưa ăn kiểu này bao giờ, nên các bạn sẽ thấy cái vị rất là lạ thôi đúng rồi. Còn như người Việt mình thì những cái này là những bữa ăn truyền thống trong cái bữa ăn của bất kỳ, ờ, một gia đình Việt nào rồi. Thì lúc đó mình về á, mình cũng có hướng dẫn mấy bạn mấy cái cách là phụ mình làm. Nhưng mà nói thiệt là mấy bạn ấy phụ mình hông có ưng <laughs> lắm á bạn. Đúng rồi.
Ừm. À, cũng háo hức hả? À, rồi, rồi. Ừm, quen rồi, ừm. <chuckles> À, vậy hả? Tức là, tại sao vậy? Kiểu, mấy bạn đó vụng về hay là mấy bạn đó hỏi bạn nhiều quá hay là cơ bản là làm hông có đúng ý bạn thôi?
Ừ, tức là, vừa vụng á, vừa không có biết cách làm sao cho nó đúng. Rồi vừa đúng rồi, rồi rồi sau đó làm á, thì mình cũng phải chỉnh lại nữa. Tại vì mình thấy, ví dụ như, tôm đi thì bóc ra rồi không biết lấy chỉ, đó. Rồi lấy á nếu mà lấy á, thì con tôm nó, ừm, nát bét luôn, hư con con tôm của người ta sao mà làm. Đó.
<laughs> Xong bạn thấy vướng tay vướng chân hả? <laughs> Ừm. À, cũng hơi mất thời gian. Ồ, đúng rồi. <laughs> À, vậy vậy vậy tính ra là cũng có những, ơ, cái rào cản, đúng hông? Do là, gọi là, rào cản về cái văn hóa cho nên là mấy bạn cũng chưa có, gọi là, rành lắm. Nhưng mà lúc đó nha, bạn nói làm sao để mấy bạn biết, mấy bạn lui ra bên ngoài để bạn làm một mình?
Ừm, đúng rồi đó. Chính xác luôn. À. Thật sự thì có một bạn duy nhất trong đó thôi là một bạn nữ. Thì bạn ấy là có cái phần, gọi là, tỉ mỉ và có cái sự chăm chế chăm chú hơn mấy bạn khác. Nên là bạn đó mình, à, thấy là có thể là nhờ được, đúng rồi. Còn mấy bạn kia thì thôi xin phép là lui cung để cho nó đỡ rối. Ừm.
Ừm, ừm. Chút, ừm, ừm, ừm. Ờ, lựa chọn ở lại, đúng hông? <laughs> À, rồi, rồi, OK là mấy bạn kia ừm, là bạn cho là về ngôi nhà chung dọn dọn dọn dẹp đồ đạc, đúng hông? Rồi, OK.
Đúng rồi. Chuẩn bị là các bạn có thể là dọn dẹp bàn ghế chuẩn bị cho bữa tiệc cũng như là trang hoàng hay là đi xuống mua đá, mua thêm nước uống, nước giải khát gì đó, còn ở đây để người ta nấu.
Ừm, cũng được. Ừm. Cũng là một cách, ơ, ừm, phân công để mà mọi người đều cảm thấy là đóng góp được vào cái buổi tiệc đó. Rất là hay luôn! Ừm. Vậy trong cái quá trình chuẩn bị đi, khi mà mấy bạn, ơ, đi ra rồi và làm việc khác ấy, thì bạn thấy là khúc đó là dễ dàng hơn rồi, đúng hông? Còn có thử thách gì nữa hông?
Đúng rồi đó. Ừ. Đúng rồi đó. À, tức là, cái việc mà làm thì phải có người dọn, người phụ rửa, đúng hông? Thì mình á, thì mình sẽ đúng rồi, mình á, thì mình sẽ là người nêm nếm. Rồi cái bạn kia đó là phụ cắt thái với rửa. Thì một trong những cái rau mà cần phải lột ra á, để tránh ăn bị dị ứng, bị ngứa đó chính là bạc hà đó, đúng rồi. Thì lúc đầu á, là mấy bạn cũng hỏi rất là nhiều là tại sao phải cắt ra thế này thế kia, thì mình cũng có giải thích cho các bạn hiểu, với lại cũng tùy cơ địa nữa. Có nhiều cơ địa hông có dị ứng thì cũng hông sao đâu, nhưng mà đúng rồi, với lại các bạn nước ngoài thì các bạn ấy hay dị ứng lắm, nên thôi tốt nhất là mình kỹ.
Ồ, cũng đúng, bày quá lát rửa mệt lắm. Ừm. Ừm. Rồi đoán xem là bạc hà. <laughs> Ồ. Rồi lỡ mà dị ứng thì cũng hơi nhiều vấn đề ha. Ừm, ừm. Ừm, ừm, ừm. Vậy thì chắc là cái cái cái món cái nguyên liệu bạc hà đó cũng là gây ra nhiều thắc mắc cho những bạn khác, đúng hông? Kiểu mà bạn bạn hoặc người thấy bạn tỉ mỉ quá, vừa cắt vừa lột, đúng hông? Ừm. Rồi.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi và ừ, bạn có thể đặt câu hỏi cho mình nha.
Ừm. Ý là mình đang rất là thắc mắc ấy, là cái lúc bạn nấu á, tại vì canh chua nha, là cái món đặc trưng nó rất là khó nêm ấy. Kiểu như phải nêm làm sao cho nó vừa ngọt, vừa mặn, vừa chua mà nó cũng phải đậm đà nữa. Bạn có bí quyết gì hông?
Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi đó. À. Đối với mình á, thì mình nghĩ rằng là một trong những cái cách mà nêm á, thì nước mắm của mình là một trong những cái nguyên liệu mà không thể thiếu nha. Ví dụ như mà canh chua mà hông có nước mắm mà chỉ có muối với đường với bột ngọt hoặc là bột nêm á, thì nó sẽ hông có ra đâu. Nước mắm rất là quan trọng. Nhưng mà đối với mấy bạn nước ngoài á, nhiều bạn, mấy bạn không có ngửi được mùi nước mắm. Mấy bạn ấy, ơ đúng rồi, chính xác luôn. Mấy bạn ấy cũng rất là hay thắc mắc về cái mùi nước mắm thì mình cũng phải giải thích cho mấy bạn đó hiểu rằng là không thể nào thiếu nước mắm được. Ờ. Thiếu nước mắm là cái món này nó sai, nó hông có đúng như cái vị.
À, chủ chốt ha. Ừm, ừm. Ờ, cũng đúng, tại vì bên đó đâu có đâu. Ừm. <laughs> Không thể thiếu, <laughs> ờ. Ừm. Vậy vậy lúc đó mọi người có chấp nhận cái giả thuyết, cái học thuyết của bạn hông?
Có chứ. Tại vì mình nấu phải ăn thôi. Còn nếu mấy bạn đó hông ăn được thì, ờ, chắc là mấy bạn đó phải tìm một cái cái món ăn hay khác như thế nào đó. Tại vì hôm đó đã thống nhất là mình nấu rồi thì mấy bạn đó phải theo cái quy luật của cái người nấu.
Cũng phải ăn, <laughs> ừm, đúng rồi. Ừm. À, vậy là hông biết có phải là cái n nấu ăn này cũng một phần là theo cái tính cách của bạn hông? Kiểu như là bạn cũng khá là kỷ luật ấy, bạn thích là một là một và hai là hai hông?
Ờ. Ừ. Ừm. Thật ra thì mình cũng chỉ muốn là truyền tải cái món ăn nó đúng với tinh thần nhất đến cho mấy bạn nước ngoài thôi. Với lại rằng là một trong những cái mà mình thấy cần phải có của canh chua nó chính là ớt, và nó phải hơi cay cay một xíu nữa. Đúng rồi, chứ mà, ví dụ như, nó hông có cay á, thì mình thấy nó chưa có ngon lắm, nhưng mà có nhiều người ta hông ăn cay được. Thì chắc là ớt á, thì thường sẽ thái riêng ra và để riêng cho một cái chén, ai muốn ăn ớt thì tự bỏ vô cái chén của mình, cái phần của mình.
Ừm. Ờ, mục đích chung. Ờ. Nó cũng hơi the the xíu, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, như vậy cũng là một cách giải quyết nè. Ừm. Rất là hay. Vậy là cái món canh chua đi, là bạn cũng đã tìm được cái hồn của cái món canh rồi, đó là phải bỏ cái phần nước mắm vào. Vậy thì cái món, ơ, rim đi quay qua món rim thì bạn thấy là cái món nó có có quá khó làm hông? Tại vì phải mất thời gian để mà thắng nước màu hay làm caramel các kiểu hông?
Ừm, đó. Ừ. Ừm. Ừm. Mình cảm thấy nó cũng không có khó đâu. Hiện tại nếu mà bạn muốn màu đẹp thì bạn có thể mua dầu màu điều, bạn đổ vào một xíu thôi là nó đã ra màu rất là đẹp rồi. Đúng rồi. Thì, à, một trong những cái phần mà mình nhớ là có một bạn, bạn ấy mình giao cho bạn ấy làm mực mà bạn ấy hông có biết cách lấy túi mực ra, cũng như là làm cho đúng rồi. Thì, tức là, bạn ấy rất may là bạn ấy chỉ mới rửa trong cái chậu thôi thì nó đen cái chậu thôi. Chứ mình thì đương nhiên bỏ vô nồi phải kiểm tra lại chứ mình hông có để cho bạn phải bỏ mực vô trong nồi đâu. Thì ừm, đúng rồi đó, thì, à, cũng có một xíu cái, a, qua lại nói qua nói lại chút xíu trong bếp. Tại vì cái gì cũng mình hết á. Đúng rồi đó, thì mình cũng hơi hơi hơi hơi mệt, với lại cái cái nhà của cái bạn người bạn của mình á, thì cái máy hút, à, bữa đó nó còn bị hư nữa. Thì đó ừ, có một chút x
Ừm. À, cũng có sẵn, đúng hông. Ừm, ừm. À! Ôi! Chắc đen thui hết rồi. <laughs> À. Ừm, ừm. Ờ, bạn cũng kĩ quá hén? <laughs> À, thôi, nói chung cũng nhỏ nhỏ thôi. Ừm, ờ, cũng hổng sao. Ừm. Ây da! Ồ! Bạn thấy là có những cái ngoại cảnh như vậy nè. Kiểu như là mấy bạn làm hông đúng ý bạn, xong rồi gặp máy hút cũng hư thì cũng ảnh hưởng đến cái tâm trạng lúc nấu ăn của bạn hông?
Ừm. Đúng rồi đó. Thì máy hút bị hư thì đương nhiên là mùi nó rất là nhiều ở trong bếp rồi. Ngoài ra là mình lúc đó đúng rồi đó, mình cũng thấy hơi nóng á, nên là mình phải kêu cái người chủ nhà á, là mang cái một cái cây quạt tới cắm thẳng ở ngay chỗ bếp luôn, chĩa vô cái chỗ nấu ăn luôn, à, để mà cho nó mát mẻ. Tại vì nó đông người á, rồi bếp nó nóng nữa, thì cũng may là cái bếp nó là bếp điện, hông phải bếp ga. Ừm.
<laughs> Cũng hơi ám ám nhỉ? <chuckles> Ừm, ừm. Ừm. Ồ, hiểu rồi. Ừm, ừm. Tính ra là bạn cũng ừm, là một cái người mà, à, luôn tìm cái cách giải quyết trong mọi tình huống chứ bạn cũng hông có, gọi là, im lặng để mà cho qua. Bạn luôn tìm những cái cách thoải mái nhất để bạn nấu được cái bữa cơm đó, đúng hông? Ừm, ừm. Rồi, ờ, bạn còn gặp còn cái món mà trứng á, trứng chiên hến đó bạn, thì á, bạn có bao giờ sợ là cái hến mà đi chiên trứng nha, là có những thì, ừ, nó tanh nè, là những bạn nước ngoài sẽ hông quen ăn, và, kiểu như là, họ cũng có lo bạn có lo phần nào là cái bao tử họ nhạy cảm quá cái món này hông?
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi đó, ừ. Ừ, ừm. Tanh, đúng hông? À. Lúc đó mình cũng có giới thiệu cho các bạn là, à, cái món hến mà bỏ vô trứng thì sẽ rất là ngon. Nó sẽ rất là làm cho cái mùi trứng nó dậy lên, cũng như là, à, có một cái, ờm, kiểu như là, à, các bạn ấy có thể thử á. Thì đối với mình á, thì mình có nói với mấy bạn ấy là để cho hến bớt tanh á, thì mình ngâm hến trong nước muối, pha loãng với ớt với giấm. Ờ, để một hồi khoảng, à, 1 đến 2 tiếng đi cho nó nhả hết bùn đất ra thì điều đó cũng sẽ làm cho hến bớt tanh đi. Thì, à
Ừm. Ừm, ừm. À, ha, ừm, ừm. À, hiểu rồi. Ừm. Vậy là các bạn cũng như tin tưởng cái cách làm của bạn và, gọi là, đặt niềm tin vào người đầu bếp, đúng hông?
Ừm, đúng rồi. Đúng rồi đó. Thì sau khi mà mình tại vì mình thấy chiên trứng không thì nó, ơ, nó bình thường, đúng hông? Thì mình lúc đó thì mình đi siêu thị mình thấy hến thì mình nảy ra ý định là đang có mùa hến mà, thôi mình mua hến mình bỏ vô thêm cho nó ăn cho nó lạ. Thì cũng rất là may làm ra xong thì cái món hến chiên trứng đó mấy bạn thích, thích hơn cả món tôm ram nữa. Mấy bạn rất là thích món hến.
<laughs> Ừm, hay quá ha. Tính ra đầu bếp cũng sáng tạo ấy. Ừm. Ừm, hao. Ừm. Vậy thì theo bạn đánh giá thì cái bữa ăn á, sau khi mà hoàn tất xong xuôi hết rồi, bạn thấy là mọi người ấn tượng như thế nào với cái bữa ăn đó của bạn?
Ừ. À. Mọi người nói là đồ ăn Việt Nam có rất là nhiều cái gia vị cũng như là cái, a, hương liệu va da hương hương vị trong đó. Ờ, tức là, ừm, món ăn, ơ, ví dụ như, ờ, một bạn trong đó đi mấy bạn người Nhật đi, thì người Nhật thường ăn nước tương là nhiều. Họ sẽ không có ăn những gia vị như là, ừm, chua nè, mặn nè, rồi ngọt, rồi cay đan xen như mình. Ờ, đấy.
Ừm, ừm. Đậm đà, ừm. Ừm ừm, yêu thích cái sự nguyên bản. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, vậy là thứ nhất là cái bữa ăn bạn nấu là được các bạn nhận xét rất là đậm đà và mang đậm cái bản bản sắc Việt Nam, đúng hông bạn? Ồ! Ngoài ra thì trong 3 món á, thì bạn đánh giá là cái món nào là gây ấn tượng mạnh nhất cho người ăn?
Đúng rồi đó, chính xác luôn. Ừm. Mấy bạn nói là canh chua, tại vì canh chua nó vừa ngọt, nó vừa mặn, nó vừa chua luôn. Mình mình a, người có một bạn Hàn thì bạn ấy ăn cay được, nên bạn ấy có bỏ ớt vô nữa, thì bạn ấy nói bạn ấy rất là thích. Tại vì khẩu vị người Hàn là là ăn đậm đà, ăn, ơ, cũng có đúng rồi, ăn chua cay được, nên là mấy bạn Hàn rất là thích canh chua nha. Còn, à, người Nhật á, thì họ chỉ ăn, a, nước tương thôi. Nên thành ra mấy cái món này rất là lạ với họ, tại vì hầu hết là mình đều nêm nước mắm á. Với lại rằng là, ừm
À! <laughs> Ừm. Ồ! Ừm. Ừm, cũng na ná chứ bộ, ừm. Ừm. Ừm, cũng đúng. <laughs> Ừm. Vậy thì nếu mà cái món canh chua nha, là đạt được cái ấn tượng cao nhất trong cái bữa ăn của bạn nấu cho các bạn khác, thì nó có đúng với cái kỳ vọng ban đầu của bạn hông?
Ừ. Ừ. Có chứ. Tức là, mình luôn mong muốn là để cho các bạn ấy trải nghiệm ẩm thực Việt Nam, tại vì ẩm thực Việt Nam thì, ờ, rất là đa dạng. Mà mình thì thật ra là mình chỉ nấu những cái món đơn giản như ở nhà, mình hay nấu cơm mình ăn thôi. Chứ cũng hông có cầu kỳ sang trọng gì hết á. Nhưng mà, ừm, đối với người Hàn, người Nhật á, thì họ cũng nói là trong văn hóa Á Đông á, cái việc mà ăn cơm á, thì ở bên nước họ, họ cũng ăn cơm giống như mình luôn. Nên là khi mình làm như vậy á, họ thấy vừa lạ đúng rồi, mà vừa gần gũi nữa.
Ừm, cũng đúng. <laughs> Ừm. À, kiểu, cũng quen cái không khí, đúng hông? Ừm, ừm. Ừm, hay quá nha. Kiểu như là, cái bữa ăn không chỉ đơn giản là ăn cho no, ăn cho có mà còn là một cái trải nghiệm ẩm thực và, kiểu như là, nâng cao cái tinh thần hơn. Thì mình không biết là sau cái bữa đó đó, cái mối quan hệ của bạn với lại những cái người bạn mà bạn mời đến rồi để ăn cơm chung ấy thì bạn thấy là có cải thiện gì hông?
Ừ. Ừm. Ừ. Có chứ, mấy bạn ấy rất là thích. Mấy bạn ấy lũ vẫn luôn hay nói với mình rằng là, à, khi mà ăn ừ, khi mà ăn đúng rồi, thật ra nữa đi mình cũng hơi ngại nha, tại vì hơ làm cũng mình mình làm mà đó, đúng rồi. Nhưng mà ý là đó, thì, à, mấy bạn ấy nói là, như mình vừa chia sẻ lúc nãy, tức là ở nước nước nước các bạn ấy cũng ăn cơm như mình, cũng có món canh, món mặn. Nhưng mà chẳng qua khi được ăn đồ Việt thì những cái món ăn, những cái món canh nó có sự thay đổi và bản thân họ thấy rất là thú vị. Và họ luôn luôn muốn là mình giới thiệu thêm cho họ những cái món ăn của Việt Nam nữa. Và mình thì mình cũng có nói là là chắc là lần sau á, mình mình thì sẽ không sang nấu nhưng mà mình nấu ở nhà rồi mình có thể mang đến cho mấy bạn ấy, bỏ vô hộp. Là mình có thể làm cá kho cho mấy bạn ấy ăn thử đi, mấy bạn ấy
Làm nữa đi. Ừm. <laughs> <laughs> Ừ, cũng mệt, ừm. Ừm. À. Ừm, cũng hay quá ha. Biết ơ <laughs> Ừm. Ờ, đúng rồi, tại tại tại sao bạn lại, gọi là, thẳng thừng từ chối luôn cái lần sau mà không phải là bạn hẹn đại luôn, mà bạn chọn là quà ở nhà luôn vậy? Bạn rút kinh nghiệm được cái điều gì?
Ừm, ờ. <chuckles> Tức là mình nghĩ rằng là mình làm ở nhà trước á thì mình sẽ chủ động cũng như là tiện lợi hơn, bếp nhà mình mình vẫn quen hơn. Còn đây là bếp của một nhà của một bạn người nước ngoài thật ra là hôm đó nước mắm nhà bạn cũng hông có luôn á. Nước mắm là lúc đó mình phải mua mang đến, ừ, rồi lúc mà nấu xong mình phải mang nước mắm về luôn. Tại vì bạn ấy có nói là để nước mắm ở nhà bạn đó, bạn cũng hông biết làm gì, thôi mình mang chai nước mắm về luôn đi.
Đúng rồi, quen, ơ, thân thuộc. Ừm. Wow. Thiếu ha. <laughs> À, mình hiểu rồi! Tức là n bạn vẫn có cái thiện chí để mà nấu một cái bữa khác nữa cho các bạn của bạn. Tuy nhiên là bạn muốn là được nấu ở nhà bạn để thứ nhất bạn quen bếp nè, thứ hai cũng đầy đủ gia vị. Và ngoài ra, cho mình hỏi thêm là có phải khi mà bạn nấu một mình, ớ, thì bạn sẽ tập trung được 100% công suất bạn nấu và không bị sao nhãng bởi những cái hoàn cảnh xung quanh hông? Ví dụ như có người làm phiền nè, có người làm không đương như ý nè, rồi, kiểu, bếp hư này kia như lần trước á?
Ừm. Đúng rồi. Chính xác! Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi đó. Nấu nấu ở nhà, thứ nhất là như mình nói đó, tiện lợi nè, quen thuộc nè, đồ đạc đầy đủ nè. Ngoài ra thì mình cũng đúng như bạn nói, là tập trung 100% vào món ăn ha. Cũng như là, à, cái cách trang trí, bày biện làm sao cho nó tự nhiên, thoải mái nhất. Và mấy bạn này thì mấy bạn hổng có rành nữa nên là đúng là nhiều khi, ưm, ưm, ở trong bếp sẽ có những cái ờ, ờ, đúng rồi, có những cái sự vướng tay vướng chân á. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Ờ. Ừm, cũng hay ha. Cũng hơi cọc nhẹ. <laughs> Ừm, ừm, ừm. Mình hiểu, ừm. Hông sao, hôm nay rất là vui khi được nghe bạn kể về một cái bữa ăn bạn nấu mà khiến cho người nước ngoài cũng phải ấn tượng luôn. Đúng là đồ ăn Việt Nam nhiều khi cũng khó là tìm được ở những cái, a, quốc gia khác ấy. Cảm ơn bạn rất nhiều về cái buổi chia sẻ rất là mộc mạc và cũng, ơ, đầy cái tính chân thật về tính cách con người bạn nghen.
Ừm. Ừm. Ừm. Chà! Cảm ơn bạn rất là nhiều, cũng đã lắng nghe cái chia sẻ của mình về cái bữa ăn cũng đơn giản thôi, hổng có gì cầu kỳ hết và mình đã nấu cho những cái bạn người nước ngoài của mình ăn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ừm, chào bạn! Ừm.
<laughs> Ừm, hông có gì nha, tạm biệt. Ừm, bye bye!